Мгм.
Но всё-таки вы считаете, что поддержка близких может помочь в этом? Как вы думаете?
Мне кажется, да. Если человек сам решил, да. Просто вот, э, чтобы чувствовать, что ты не одинок с этой проблемой, да, что тебе готовы оказать поддержку, поддержать, как-то, э, отвлечь, возможно, да, вот в момент, когда ты тянешься за чем-то вот этим неполезным. Ну, тут ведь тоже вот, э, я слышала, что многие, кто бросает именно курение, переходят на какие-то, там, не знаю, семечки, конфетки, чипсины и и начинают набирать вес, потому что вот есть привычка вот держать во рту, и как будто, м, переключаются на еду и поп и всё. <laughs> А одну одну привычку на другую поменяли.
Конфетками. Что, например? А. Да, кстати, я такое тоже слышала, правда. Такая, как говорится, и история, да? Но мне кажется Слушайте, но мне кажется, курение 100 % хуже, чем еда. Это однозначно.
Мгм. Ам, м мне почему-то кажется, что с едой проще наладить, а, какой-то режим, да, какую-то выработать, ам, диету, там, может быть, да, какой-то рацион питания. А что ты, э, ты всегда можешь сказать: "Хорошо, мне можно чипсы, там, не знаю, раз в неделю. Э, 10 штук, да? Я себе запретила? Нет, не запретила. Я разрешила. <chuckles> Ну, как бы ограничила". А вы же так не скажете: "Мне можно сигарету раз в месяц". Я не верю, что кто-то, а, готов на такое идти.
Контакт, да? Наверно, да. Я думаю, что можно. Мгм мгм. Да, да. 10 штук. <chuckles> Чипсы 10 штук. <chuckles> Н ну да-да. И здесь ещё, видите, вот эта доступность вот этих курилок, да? Что она тебя очень соблазняет. Что тебе не надо никуда выходить. Что от тебя не пахнет вот этими сигаретами. Потому что от сигарет же прям запах, а тут вот, кстати, от этих курилок нет запаха.
Мгм. Да. Да. Мгм. Очень. Причём он так въедается в одежду, в мебель, э, вот в волосы, во всё.
Да, а тут нету запаха. Представляете, вот здесь нету запаха, и вот это, мне кажется, это прям катастрофа на сегодняшний день с этими
Мгм. <tsk> <gasps> А мне даже интересно, а что вот, а, он получал, когда вот, вот это вот использовал? Такое расслабление а, ритуал? Мгм.
Ну, просто это вот, знаете, как ритуал ритуал какой-то там, с мужиками стоят, разговаривают, надо дымить. И все дымят, эти сейчас курилки, все остальные мужики тоже. Там, я не знаю, вкусно поел, покурить, как вознаградить какой ну, какой-то вот ритуал, привычка. привычка вот просто выработалась с годами с сигаретой, например. И здесь вот также возникло вот это привыкание очень быстро.
М, м, м. М. Мгм мгм. Интересно. Мгм. Ну, мне кажется, вам надо сказать спасибо, что вы всё-таки взялись за мужа, поддержали его, <chuckles> замотивировали. <chuckles>
Ну, мне-то он нужен здоровым, мне не нужен он он с такими проблемами. Я хочу з
А вот да, нь не не смущает, что мы укорачиваем себе жизнь вот какими-то такими неполезными вещами?
А вот я не знаю, почему это не смущает людей. Вот вот, честно, я не понимаю.
М. То есть они вроде как это знают, но при этом Ну и пускай, да? Не так уж и у укорачивается, да?
Ну да, но это значит то же самое, знаете, как вот алкоголик, у которого, знаете, печень уже там от отказывает, а он всё равно пьёт. То есть самоуничтожение какое-то происходит. Как будто бы какой-то там
Мгм. Да, да, да. Всё равно. Мгм. Мгм мгм. Как будто бы мозг отключается, да, вот эта вот, а, защита.
Да, какой-то а, как будто какой-то алгоритм в человеку впихнули, да, и он ему следует. Знаете, вот как такая-то цель- уничтожить себя.
Мгм.